Yani, aslında, seni bunlar da etkiledi diyebilir miyiz bu, eee, filmi sevmendeki etkenleri düşünürsek?
Ya, o zaman bunu bilmiyordum tabii. O bir şey ifade etmedi ama şimdi, yani, şu maliyetsiz ortaya böyle bir şey, ç çok imkanlar, böyle, herkes arkadaşlık imkânlarını kullanan filan f f falan çekmişler, yani. Eee, tabii, bu kadar ortaya bence güzel bir şey çıkması. Konusu filan da çok orijinaldi ya. O zamanın Türkiye'si için çok ben farklı bulmuştum.
Hı hı. Hı hı. Hıı, anladım. <giggles> Peki, iii, başka filmlerden söz edebilir miyiz? Hani, diğer sevdiğin filmleri, eee, sorarsam, onlarda seni böyle etkileyen sahneler var mıydı ya da yine karakterler var mıydı?
Hı hı. Yani, şimdi çok açık açık, eee, d bu hatırlamıyorum ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben 90, eee, yeraltı sineması diye yine tabir edelim. Nasıl, çünkü anlatacağımı bilmiyorum. Türk yeraltı sinemasını çok seviyorum, eee, açıkçası, yani, ba 90 başları, hani, son 90'lar diyelim. Eee, çok seviyorum. Onun başka örnekleri de var. İşte, yani, Gece, Melek, Bizim Çocuklar vardı. Şimdi aklıma gelmiyor. Tabutta Röveşata gibi, işte, Zeki Demirkubuz'un var böyle filmleri, işte, eee, işte, Yazı Tura'lar, Kader'ler falan, yani. Eee, bu bunları ben gerçekten seviyorum ya da, işte, Nuri Bilge Ceylan Uzak'ları falan. Eee
Hı hı. <chuckles> Tabii. Hı hı. Peki, hangi filmleri, böyle, eee, çok sevdin? Hıı, anladım. Ha, evet. Peki, filmlerin ismini hatırlamasan da, eee, seni etkileyen sahneleri hatırlıyor musun? Mesela şu filmde şu sahne çok güzel diyebiliyor musun ya da karakter için sorarsam aynı şeyi? Hani, şu karakter çok iyi yazılmıştı, işte, çok güzel empati kurabildim, diyebildiğin var mı?
Hı hı. Hı hı.